بُصّ، أنا عندي مشكلة كده، ومحتاج أفكر معاك كده بصوت عالي، أنا على الفترة دي عندي باواجه صعوبة في إن أنا ألتزم بالميزانية بتاعتي الشهرية، فالموضوع بقى إيه، عامل لي قلَق كده ومحتاج أشو أشوف شوية أفكار كده فأنا بافكَّر معاك إيه اللي ممكن أعملُه في حاجة زي دي؟
أنا معاك طبعًا، إن الموضوع طبعًا بيبقى صعب جدًا في في تنظيم ال ال ال الحاجات ال ال المتطلَّبات الشهرية بتاعتك، وال وموائمِتها مع المصاريف، وخصوصًا إن في طَفَرات سِعرية ممكن تحصل في بعض المنتجات وبعض السلع والكلام ده كلُّه، والالتزامات الشهرية، فبس أنا عايز أسألك في الأول أنت دخلك فعلًا يعني من الدخول الثابتة، والَّا الدخول المتغيرة؟
ده حقيقي، اهم. بُصّ، هو أنا أنا دخلي ثابت حاليًا الفترة دي، اللي هو إن أنا باشتغل شغلانة وظيفتي الثابتة اللي أنا باشتغلها وباخد مرتب شهري عليها وخلاص، مافيش يعني الموضوع مش متغيّر اللي هو راتب شهري بيزيد كل سنة وعادي يعني، فهو الموضوع عادي، بس المشكلة بالنسبة لي بتبقى إن أنا مش عارف بقى أوزَّع ال ال المُرتَّب ده بالشكل السليم، يعني إن أنا ألتزِم بالميزانية المحدَّدة أنا أولًا بادخُل ب جزء من المُرتَّب بتاعي جمعيات، والباقي بابدأ أصرفُه، المشكلة بقى في الباقي ده، إنه الباقي ده ما بابقاش عارف أوزَّعه على الشهر بالضبط، فبييجي آخر الشهر ألاقي الموضوع خسَّع معايا، اللي هو آخر أسبوع كده بابقى عايش يعني على ال على السَلف وكده، أستلِف من والدتي ولا بتاع مش عارف إيه، وأسدِّدها مع بداية الشهر الجديد، فالموضوع يأثَّر على الشهر الجديد، فالموضوع بيحصل إيه تراكمات بقى، فأنا نفسي أعمِل حلّ كده و وباحاول ألاقي حلول كده تخليني إيه، أنظَّم الموضوع أكتر.
جميل. تمام.
إمم.
معاك جدًا إن الموضوع فعلًا ممكن يسبّب بعض بعض التوتُّر. لإن الواحد فعلًا ممكن بيبقى حصل له نوع من أنواع اللخبطة بعد ال يعني سَدَاد التزامه، وبعد كده ما يلاقيش فلوس مرّة واحدة معاه في مُنتَصف الشهر أو في آخر الشهر. وخصوصًا إن دخلك أنت ثابت وب يعني بيعتَمد على الوظيفة ال ال المُستقرة في ال في الدخل جدًا، مع طبعًا إن في بعض ال ال ال الأشياء ما تكونش عامل حسابها أو آآ الكلام ده كُلّه. ممكن حاجات فجأة ممكن تحصل فده شعور جدًا طبيعي. بس ب في نفس الوقت ع هل أنت فعلًا بتقعد تحسب مصاريفك بعد ما تطلّع التزاماتك والكلام ده كُلّه؟
بصراحة كحسابات، يعني أ عايز أقول لك إن الموضوع ده بيت بيختلف من فترة لفترة. يعني أنا في فترة فيها كنت مُغتَرِب تمام؟ وفي الفترة اللي كنت مُغتَرِب دي، ما كنتش باشتغل. فكان عندي ال ال أو في بداية ال الاغتراب ده ما كنتش شغّال وقتها. فما كانش عندي دخل ثابت. وقتها كان الموضوع بييجي بناءً على بعض الحاجات اللي باعملها فكان الموضوع دخلي وقتها مُتغيّر، فكنت في اللحظة دي لمّا كان دخلي مُتغيّر، كنت عامل أ يعني أنا عايز أقول لك م مش هابقى بابالغ لو قُلت لك بس كنت عامل فعلًا sheet excel. كاتب كل يوم أنا صرفت قد إيه، وفاضل قد إيه من الفلوس اللي معايا، والمفروض الأيام اللي جاية أصرف قد قد إيه فكنت عامل sheet. من ساعة م عامل sheet. من ساعة بقى ما اشتغلت شغلي الثابت ده، وبقى عندي مُرتَّب ثابت، ما بقيتش أعمل كده. اللي هو أنا ماشي بركاوي. أنا بس الفكرة إن أنا باطلّع من فلوس المواصلات كل يوم وخلاص وبعد كده الباقي زي ما تيجي، شوف أنا هاصرفها في إيه بقى. هل الفلوس دي هاشتري فطار، هاعمل كذا، هاشتري كذا هاجيب حاجة للبيت، هاجيب مش عارف إيه، من غير حُسبان بقى. صرفت إيه، ما صرفتش إيه، ما أعرفش. لدرجة إن أوقات يبقى في فلوس في جيبي وما اعرفش إن الفلوس اللي في جيبي دي قد إيه، الكمِّية اللي فيها أو قد إيه عددها أو كده و وممكن حتّى لو الفلوس ضاعت ما أعرفش إن الفلوس ضاعت لإن أنا مش عارف عددها كام.
إمم. جميل. إمم. إمم. مُتفهِّمك جدًا. آآ وفكرة وجود الsheet عمومًا في ال في الدخل المُتغيّر، قد إيه أنت حسّيت إن أنت كان يعني كانت الأمور بالنسبة لك مُنظَّمة. لإن الدخل نفسه مُتغيّر فكان الsheet كنت حاسس إن هو لِزامًا عليك إن أنت تعمل آآ آآ sheet عشان تُحصُر مصاريفك و وخصوصًا في فترة غُربَة والكلام ده كُلّه. طب ليه ما جرّبتش تعمل الsheet دوّة في الفترة بتاعة الوظيفة المُستَقِرّة؟
بُص، هي بصراحة كإن أنا فكرة أعمل الsheet، هي كويسة وحلوة يعني إن أنا أعملها. بس المشكلة بقى مع مع إنه ال ال الدخل ثابت والمبلغ ثابت ما بيتغيّرش، فأنا ما عنديش ال عارف أنت المشكلة اللي أنا أقَلَق إنه ما هيجيش مُرتَّب تاني أو مش هييجي فلوس تانية. عارف أنت أيام ما كان الموضوع مُتغيّر كنت أقول أنا إيه اللي يضمنني خصوصًا أنا كنت باخد الفلوس من أهلي. فأنا كنت أقول إيه اللي يخلّيني أضغط على أهلي الشهر اللي جاي واطلب منهم مبلغ تاني، فأنا المفروض أصرّف نفسي بحيث إن الفلوس دي تحاول قدر المُستطاع إن هي تغطّي الشهر قبل ما الشهر يخل أ قبل قصدي ما الشهر يخلص لو ما خ لو خلصت الفلوس دي مش هاقدر أطلب من أهلي تاني يعني. ده معنى اللي عايز أقوله لك. فأنا طبعًا فكنت لازم أوزَّع الموضوع بالدِقّة بالضبط عشان إيه، عشان عارف إن أنا مش هاقدر أطلب منهم تاني في خلال الشهر. لكن في الحالة دلوقتي وأنا وشغلي مُستَمر أو ثابت الدخل بتاعي، فأنا مُتأكد إن هييجي الشهر الجاي إن شاء الله يعني، إنه هييجي الشهر اللي جاي آآ آآ مُرتَّب. فالمُرتَّب ده هاقدر حتّى لو استَلَفت حاجة من أهلي هاسِدّها لهم من مُرتَّب الشهر اللي بعده. هم طبعًا ما عندهمش مشكلة في الحتّة دي، بس أنا اللي إيه، ما باحبش يعني أ أload عليهم أو وع أحُط عليهم ضغط في موضوع الماليات ده. باحب أبقى مُنعَزِل وكده. ف عارف اللي هو عارف إن في مُرتَّب جاي فهأقدر أسِد منّه، فبيبقى ليّا أ يعني أ وِش أكتر كده إن أنا أصرف أكتر أو و ما أبقاش مُنظَّم، بحيث إن الموضوع فيه ضغط عليّا إن أنا أكتب كل تفصيلة كده، فباكبّر دماغي بمعنى أص
إمم. جميل. ممتاز طبعًا. إمم. طبعًا. إمم. طبعًا.
امم
طبعًا، عمومًا فكرة ال ال ال الاستقرار الوظيفي بيدّي نوع من أنواع الأمان. إن في فعلًا زي ما أنت قُلت في مبلغ جاي الشهر الجاي أو الكلام ده كُلّه فبيدّي إحساس بس أنت أ بينقُصك بس بعض الحاجات البسيطة جدًا، جدًا اللي سهل جدًا مُمكن تتصرف فيها، إن أنت تعمل ميزانية لنفسك. على أساس إن أ في بعض المتطلبات ك زي ما أنت ذكرت كده إن آآ خاصة بالتزامات بتتدفع جمعيات، أو أقساط أو كل أو ما شابه، وبعد كده تبتدي تحصُر المبلغ اللي موجود معاك لأولويات. الأولويات دي أنت هتبتدي أنت تحُطها بنفسك ب بsheet Excel أو بورقة وقلم بسيطة جدًا، تبقى موجودة معاك في ال في المحفَظة، إن في أولويات مُعينة، السلع اللي تقدر تشتريها اللي لاغِنى عنها، بعض الحاجات المؤجَِلة اللي أنت كُنت آآ آآ محتاج ت تشتريها حاطِطها في ال في الخطة اللي موجودة قُدامك، ده هيساعد كتير جدًا، جدًا، جدًا، على الأقل في تقليل عدد الأيام، اللي أنت مُمكن تشعر فيها بالمعاناة، بدل ما أنت تحس مثلًا، إن أنت في نُص الشهر في آآ مُعاناة مادية أو كلّ الكلام ده وتلجَأ للسلَف أو الدَّيْن أو الكلام ده كُلّه، قد تلجَأ ليه في أيام 25 في الشهر فده بن ف فدِي من الحاجات اللي اللي هتساعد جدًا على تنسيق تنسيق المُرتب بتاعك، أو الدخل بتاعك اللي أنت تقدر تواجه بيه بعد كده مُمكن الشهر القادم، مُمكن تجرّب ال الموضوع دَوَّة مُمكن تختزل بعض الأشياء الغير ضرورية أو اللي أنت بتعتبرها نوع من أنواع الرفاهيات، دي مُمكن تختزلها أو تؤجلها تخلّيها الأمور يعني تمشي لحد نُص الشهر الجاي أو يوم 25 من الشهر الجاي، وما تبَقى ليك من مبلغ مُمكن تستثمره في أي حاجة تحس بيها بالرفاهية، لأن الرفاهية برضه عمومًا بتبقى مطلوبة الترفيه عن النفس في أوقات العمل.
بالضبط آه، آه ده حقيقي. هو ممكن فعلًا أعمل ده ويعني هاحاول أعملُه بجد بس هو برضه يعني أنا أنا حتى فكَّرت في الموضوع من زاوية تانية، قلت ليه أنا مثلًا ما ازوِّدش دخلي بس لمَّا جيت أفكَّر فيها، اللي هو طب أنا هازوِّد دخلي إزاي، هاعمل إيه فبدأ بقى ييجي لي إيه، اللي هو زي blockage كده اللي هو أنا دماغي وقَفِت عن التفكير، طب أنا هاجيب منين الدخل الزيادة ده، هاعمل إيه، هاتصرف إزاي، فكَّرت وقُلت أشتغل أونلاين اتعلمت مهارة المونتاج وبتاع، ورُحت اتعلِّمتها وقُلت أشتغل أونلاين ما بقيش ييجي لي شغل الموضوع بقى صعب، عايز مني خبرة كبيرة مقارنةً بالم بالمستوايا، فاللي هو لأ أنا ما قدِرتش أسِدّ في الحتَّة دي، فبدأت بقى اللي هو عارف أنت ال الموضوع اللي هو أنا أنا ماشي فكَّرت في حلُّه إن أنا عايز أشتغل أونلاين وأزوِّد دخلي، بحيث إن الميزانية ممكن تضبُط معايا شوية، بس ما ما نجَحِتش معايا الفكرة يعني فاهم قصدي؟ اللي هو م هل هتنجح، هل أنا مثلًا في حاجة مش عارفها ممكن تساعد في ده، فمش عارف بصراحة يعني. امم.
أيوه، ده عمومًا مجرد التفكير في شيء إن أنت تداوز تزوِّد دخلك في في حاجة أونلاين بالذات، دي فكرة ممتازة، طالما إن هي لم تؤثِّر على أو لن تؤثِّر على آآ، مستقبلك الوظيفي المستقرّ، فده شيء جدًا يعني أنا أشجَّعك عليه، وفي نفس الوقت المجال اللي أنت دخلتُه مجال المونتاج مجال جميل ومجال مربِح جدًا، ومجال بي بيخلِّي البني آدم عنده نوع من أنواع الإبتكار، هو قد ممكن ممكن ما يجيبش الدخل المطلوب في الأول، بس ببعض الإصرار وبعض الصبر هيجيب لك الدخل اللي أنت متوقِّعُه بل أكتر، فأنا أشجَّعك على حاجة زي كده، وفي مواقع بتبقى جميلة جدًا، جدًا، جدًا في ال وبعض الأبلكيشن زي أ premier وال وAdobe premier مجموعة Adobe premier ومجموعة من Microsoft والكلام ده كلُّه للأداء المونتاج، بتعلِّم ال الأمور ببساطة جدًا، جدًا، جدًا وبتبتدي تعرِض بعد كده بعض المواهب بتاعتك على بعض مواقع ال العمل زي upwork و وfreelance والكلام ده كلُّه، بتبتدي وتبتدي تخفَّض في تكلفة ال ال الخدمة بتاعتك، بحيث إن أنت تجذِب زبون، دي كلها أمور أنت ماشي في المسار الصح جدًا، جدًا، جدًا عشان تزوِّد دخلك وترفع الميزانية، وتقدر تواجه ال موجة التضخُّم أو الغَلا اللي موجودة دلوقتي.
بالضبط، هو حلو يعني فكرة Upwork حلوة، بس المشكلة إني في معظم المواقع اللي زي دي، بالاقي إن الموضوع بيبقى متطلِّب مني مثلًا لغة قوية، وأنا اللغة بتاعتي يعني مش قوية أوي اللي هو أنا أقدر أتعامل مع عُملا، وأقدر بقى إيه آآ، أبقى مُستمِرّ معاهم وكوظيفة وبتاع إن أنا أقدر أقدِّم بقى على الشغلانات دي، وإن أنا أستَمِرّ مع الشغلانات بتاعة المواقع دي، لأن الموضوع بيبقى متطلِّب مني لغة، فبتبدأ بقى تواجهني العقَبة هنا دي، بتاعة اللغة فساعتها بقى باحاول مثلًا يعني أنا فكَّرت في مرّه، قُلت طب ما أنا ممكن أستخدِم بقى أدوات الذكاء الاصطناعي اللي تساعدني إن أنا أترجم الموضوع ده، بس قِلِقت إن الموضوع ممكن يكون فيه إيه، عارف أنت اللي هو يوصَّل حاجة أنا م مش فاهمها، أو يوصَّل حاجة للعميل بتاعي ما ابقاش أنا فاهمها علشان اللغة وكده، فيعمل معايا مشكلة، فساعات قِلِقت برضه من الحتَّة دي شوية يعني.
آه طبعًا. متفهِّم جدًا الموضوع، وعمومًا لغة العمل وخصوصًا العمل اللي انت هتخش فيه أو بتفكَّر فيه اللي هو موضوع المونتاج اللغة فيها عمومًا ليست لغة معقَّدة، اللغة فيها فعلًا بسيطة جدًا جدًا جدًا بعض المواقع، أو بمساعدة آآ، بعض نماذج الذكاء الاصطناعي هت هت هتريحك وهتفيدك جدًا في الموضوع ده، ابتدي خد بعض ال أ اطرح بعض الأسئلة للذكاء الاصطناعي الخاصة بالعمل دوَّة، هيدّيك بعض الإجابات احتفظ بهذه الإجابات وتدر واتدرب عليها كويس جدًا قدَّام مراية، أو اعمِل record لنفسك، أو الكلام ده الموضوع بيفرق جدًا، وبيدّي ثقة جدًا، جدًا قدَّام العميل، و و والموضوع العميل برضه ممكن يبقى عميل من جنسية تانية، وليست اللغة الإنجليزية هي ال المطلوبة بصورة، يعني يعني هي اللغة الإنجليزية البسيطة هي المطلوبة، ممكن يبقى جنسيته هندي ما بيعرفش يتكلم إنجليزي، فأنتم الاتنين هتلاقوا أكيد أرضية مشتركة تتكلِّموا فيها أو تتفاهموا بلغة بسيطة جدًا، ب بسيطة أنت هتبقى مجهِّز بعض الجُمَل فهي ديَّة هي دي اللي هتساعدك في بناء شخصيتك على آآ، بعض المواقع الخاصة بالعمل ال عن بُعد.
إمم. آه صح، صح، آه. بالضبط، فساعتها هيبقى إيه هيبقى في مجال معايا إن أنا أقدر أشتغل في الحتَّة دي وأقدر وقتها أوفَّر فلوس زيادة، أو أقدر أجيب دخل زيادة يساعدني إن أنا إيه إن ميزانيتي ما تخرَّمش كده، وتبوظ مني آخر الشهر، أو حتى على الأقل لو اشتغلت بس في الأسبوع أو الأسبوعين اللي أنا باواجه فيهم أزمة في إن الميزانية ما بتكمِّلش معايا، فأنا أغطِّي بس تكاليف الأسبوع أو الأسبوعين دول فساعتها أبقى قدرت إيه، أضبَّط الشهر كلُّه من غير ما أضغط نفسي أو أضطّر أستلِف أو أضطّر أخشّ في الدوامة اللي أنا عملتها، يعني حقيقي بصراحة التفكير معاك كان تفكير سَلِس كده و و وصلت معايا لحلول وساعدتني في حاجات كتير، واقتراحات ممتازة بصراحة، فيعني حقيقي أنا باشكُرك جدًا على مساعدتك ليَّا.
أكيد.